Alors, je voudrais te parler un petit peu de ma situation et en fait, heu, voilà, heu, je dirais des certaines émotions qui qui me travaillent un peu l'esprit. Heu, f pour te donner un petit peu de contexte. En fait, heu, voilà, ces derniers temps, heu, j'ai connu un changement de de vie assez, heu, important. Hem, j'ai j'ai eu envie de, voilà, de de changer de de carrière, complètement. Hem, du coup, heu, voilà, en début d'année, heu, j'ai quitté mon mon mon taf, mon job, hem, qui était un job, voilà, qui, hem, qui me plaisait pas forcément beaucoup. Un job alimentaire pour, heu, voilà pour, heu, subvenir aux besoins de la famille, tout simplement. Heu et et en fait, j'ai décidé, voilà, de d'arrêter mon mon mon travail, alimentaire, heu, pour, heu, essayer de développer quelque chose autour de ma passion, heu, qui est le beatmaking. Si tu connais, c'est voilà, je compose des des musiques, heu, grâce à mon ordinateur.
Ouais. Ah oui. Oui.
Et heu, voilà, ça fait plusieurs années que je fais ça et je commence à penser sérieusement à à me lancer un petit peu plus sérieusement et du coup, j'ai, hem, voilà, j'ai quitté mon m mon job et en fait, j'ai énormément de pression. Je je me mets énormément de pression, parce que je me dis, heu heu: «Il faut absolument que je réussisse», heu, il faut absolument que je m'en sorte parce que voilà, ça met quand même, heu, un peu toute ma famille dans, heu, dans, mmh, voilà, heu, quelque part dans le même risque que que que moi. Heu et heu, au final, j'arrive, heu, j'arrive plus à me détendre. C'est-à-dire que j'arrive plus à profiter d'un bon film, j'arrive plus à à écouter juste de la musique comme ça pour me détendre. Parce que je me dis, heu: «Je perds du temps. Je devrais, heu, je devrais travailler, quoi», en fait, je me sens tout le temps coupable, finalement.
Ouais. D'accord très bien. Ouais je vois très bien le, heu, le contexte global, heu ouais c'est sûr que, c'est pas évident, heu, je comprends tout à fait, hein. Je suis désolé voilà que que tu aies à traverser cela. Heu, ouais c'est sûr qu'il y a il y a toujours che ce cette incertitude-là quand on change de de carrière. Plus, heu heu, le fait justement de de se consacrer pleinement à une activité, heu heu, on va dire, heu heu, voilà ce qu'on a choisi, en fait et et et et ce qu'on veut essayer de de de professionnaliser avec, heu, voilà toutes les contraintes qui, heu, qui existent. Hem, quand tu dis que voilà tu te mets de la pression, heu, c'est plus une pression par rapport aux résultats financiers? Ou ou par rapport à ce que tu peux produire? Heu, c'est c'est une pression, heu heu, c'est quelle sorte de pression justement?
Mmh mh. Merci. Mmh mh. Bah je dirais vraiment, heu, principalement, c'est comme tu dis la la pression financière, en fait parce que, voilà, j'ai des responsabilités, j'ai des j'ai des ze enfin, on va dire des responsabilités de de de père. Des responsabilités de on va dire, de chef de famille, même si c'est un grand mot mais hem, voilà, en fait, le le truc c'est que, moi, je me sens, heu, je me sens un petit peu coupable, heu, de les avoir entraîner avec moi, heu, là-dedans, heu, sachant que voilà soyons très, heu, réaliste, heu, ça entraîne, heu, bien entendu une baisse de de revenus pour, heu, pour nous tous, quoi. Donc c'est un peu comme si c'était une décision un petit peu égoïste et la contrepati la contrepartie pour moi, ce serait de, justement de réussir pour pouvoir, heu, vraiment, heu, les mettre, heu, à l'abri, quoi et au final, heu heu, tant que j'ai pas réussi ça, chaque petit moment de plaisir, chaque petit moment de détente, je l'apprécie pas à 100 % parce que je me dis: «Mais, est-ce que j'ai bien le est-ce que j'ai bien le privilège, heu heu, est-ce que j'ai bien le droit de profiter de ça, heu, de de de cette détente, alors que j'ai encore beaucoup de travail à faire?» quoi.
Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est plus, heu, des objectifs peut-être que tu te fixais, heu et et et et et heu, vraiment, heu, que tu ne veux pas heu, que tu ne veux pas, heu heu, profiter, justement, de ces moments-là, heu heu, du moment que tu ne les as pas atteints. C'est oui, je comprends un peu, hem, voilà, la la vision que tu as. Heu, depuis quand, en fait, tu as, heu, tu as changé justement de de statut, enfin depuis quand tu tu tu occupes ce ce poste?
Mmh mh. Heu, en f alors à la base, moi mon mon travail alimentaire, heu, ça fait, heu, 8 ans que je le faisais et heu, j'ai décidé de d'arrêter en tout début d'année, heu, 2025
Mouais.
donc, heu, c'est c'est récent, quoi.
D'accord. D'accord et justement, heu, par rapport, justement, au début de, heu, de l'année, heu, comment tu juges toi ta ta produ ta proctui ta productivité, pardon, heu heu, par rapport à à, bah, tout cela et aussi, heu, pourquoi pas par la même occasion ta progression? Heu, hem, est-ce que tu tu juges que, heu, il y a vraiment quelque chose, heu, qui est en train de se construire ou tu penses que tu es encore loin de ce que tu t'es fixé, heu, au départ?
Mmh. Bah, il y a il y a quelque chose qui est en train de se construire. J'ai, en fait, j'ai réussi à créer ma ma structure. J'ai, voilà, j'ai ouv j'ai créé ma micro-entreprise, j'ai un numéro de SIRET. J'ai vendu quelques instrumentales à quelques personnes, mais c'est c'est vraiment pas du tout suffisant pour gagner sa vie.
Ouais.
Heu, voilà enfin j'ai c'est quelques c'est des petites victoires, c'est des petites victoires personnelles. Moi pour moi, c'est des trucs qui me qui me font plaisir, mais finalement, c'est vrai que professionnellement parlant, heu, il y a pas eu de de grosse avancée. Je dirais que l'évolution, elle est plus, heu, personnelle depuis, heu, depuis ce temps-là, mais, heu, j'ai essayé de faire quelques démarches pour essayer de développer mon mon affaire mais, heu, je je sais pas vraiment m'y prendre parce que moi je ce que je sais faire c'est c'est la musique finalement. Le le marketing, la mise en avant, la communication, bah, c'est vrai que je je sais pas du tout le faire et c'est des choses, heu, voilà qu'il faut aussi que j'apprenne, heu, c'est des choses, il faut que que je passe du temps de dessus pour, heu pour, heu, comprendre mieux le système. Et du coup voilà, ça ça aussi ça contribue à faire que, à chaque fois, je me dis: «Ben non je vais pas, je vais pas profiter, je vais pas me détendre parce que j'ai pas le temps, finalement».
Ouais. Mouais. Oui justement c'est très intéressant ce que tu dis. C'est pour ça, en fait, heu, que je te posais cette question. C'est vraiment pour voir, heu heu, bah, justement, heu, hem, voilà qu'est-ce qui pourrait, heu, fonctionner de manière, heu, mieux on va dire meilleure. Heu, justement est-ce que voilà, heu heu, quand tu dis qu'il, heu bah, que tu je je ne doute pas en tes compétences et tes capacités, voilà à faire, heu, de la musique, heu, tout cela. Mais, heu, en termes de marketing et de communication, tu penses pas que voilà, heu heu, tu pourrais avoir une approche un peu plus, heu, différente, essayer de de, heu, de réfléchir justement sur des idées, heu heu, pour vraiment essayer de de de booster au maximum, heu, justement ton, hem, bah, ce que tu fais?
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, en fait. Oui, heu heu, moi j'ai conscience qu'il faudrait faire ça, mais c'est juste que, voilà, j'ai j'ai pas beaucoup de connaissances, heu, dans ce domaine, heu, il faudrait que que quelqu'un me forme quoi, quelque part.
Est-ce que, heu Ouais. D'accord. Hem, d'accord très bien et, heu et du coup, heu heu, ouais, ça peut être intéressant, hein, justement de de de voir cette option-là, enfin de hem, je sais pas dans quel à quel point, en fait, heu, tes journées sont chargées en termes de, heu, bah, de travail. Est-ce que, voilà, tu tu passes beaucoup, beaucoup de temps, heu, au travail justement, heu, dans la journée? Heu heu, j'imagine que voilà, tu te fixes peut-être tes des horaires, heu heu, voilà, qui te sont propres, heu, je sais pas, voilà, heu heu, sur 1 semaine, est-ce que tu pourrais me dire, heu, combien de temps? Ou sur 1 journée bien sûr, combien de temps tu pa tu passes? Heu heu, j'imagine que ça doit être un studio? Donc, heu, comment? Heu
Ouais. Mmh. Oui, un home studio, oui. Tout à fait.
Oui, comment comment ça se passe justement par rapport à cela, heu, justement, par rapport à tes journées?
Et bien et bien moi j'essaie de j'essaie de me caler, heu, justement sur les horaires, heu heu, de mon fils. Heu, j'essaie de me caler sur ses horaires d'école.
D'accord.
Voilà, comme si, heu, je je passais une journée de travail, heu heu, entière, quoi. Donc, heu, voilà, quand, heu, lui, heu, quand, lui, il est à l'école, ben, moi je je suis au studio et je travaille dessus et et voilà.
Ouais, heu
Quand c'est la fin de journée pour lui, c'est la fin de journée pour tout le monde.
D'accord, et est-ce Ouais, c'est c'est vrai que c'est c'est quelque chose de très, heu, très judicieux, très intelligent aussi, heu, heu, bah, de pouvoir, heu, aussi passer du temps avec sa famille, de se détendre, même si voilà, je sais que, heu, peut-être, que, heu, voilà, le fait de heu, je comprends tout à fait, hein, quand tu dis que, voilà, heu, bah tu ne méritais pas d'avoir ce temps de détente-là, mais tu penses que, voilà, tu m tu ne penses pas que c'est s quand même important, de passer aussi du temps avec, heu, avec, heu, bah la sa famille? Heu heu, justement pour aussi, heu, leur leur confort, c'est-à-dire qu'ils se, heu, qu'ils profitent aussi de ta présence, heu, je sais pas, heu, ce que tu en penses?
Mmh. Oui. Si, si, bien sûr, tu as tu as totalement raison, c'est c'est c'est même essentiel puisque voilà, de toute façon, heu heu, comme tu as pu le comprendre, heu, ils me soutiennent. Je je suis soutenu donc, heu, voilà, je sais très bien que quelque part, heu, ils m'envoient que du positif et j'ai envie de leur rendre, mais c'est juste une pression que je me mets moi-même, personnellement. En fait, heu heu, à l'intérieur de moi, de me dire: «Heu, j'ai j'ai j'ai peur de les entraîner dans dans une éventuelle chute et ça me ferait ça me ferait beaucoup de peine pour eux, justement parce que je les aime et que c'est ma famille.» heu, du coup, voilà, j'ai mmh, j'aimerais atteindre un certain degré de réussite qui n'est qui n'est toujours pas là, et heu, ça a tendance, voilà, à me à me à me travailler un peu l'esprit. Mais comme tu dis, c'est vrai que ça peut aussi être une force pour moi de savoir, heu, bien profiter de ces moments avec ma famille, ça peut aussi me donner les plus d'énergie pour aller de l'avant, finalement.
Ouais. Exactement, c'est ça en fait, heu heu, pourquoi je je je te suggérais cela. Je pense que essayer déjà, heu, si si je peux te donner quelques pistes, voilà essayer de voilà, de pr d'avoir ce temps-là avec sa famille, voilà, heu, que ce soit, voilà, regarder des films, heu, hem, des séries, heu, des petits moments détente aussi, heu, voilà, la télé. Ça peut être des activités, heu heu, un temps vraiment, heu, à l'extérieur, heu, vraiment tu profiterais et puis ça te permettrait aussi d'avoir un peu, heu, voilà, de pas toujours rester, heu, parce que c'est sûr que, justement en plus dans ce milieu-là, on est toujours à l'intérieur et et puis des fois le cerveau, voilà, heu, ne ne il faut essayer de, voilà, de d'aérer un peu tout cela et je pense que, oui, heu heu, essayer de peut-être, heu, positiver, en fait, tout ce que tu fais, essayer de vraiment positiver au maximum et de et de travailler justement sur, heu, ce petit point où tu pourras peut-être, enfin, sûrement même, je je n'ai aucun doute à cela, heu, essayer de développer ton, heu, bah ton entreprise, heu, ce que tu fais, heu et je pense qu'à un moment donné, heu, je pense que ça va prendre un peu plus d'ampleur, c'est c'est c'est comme ça, hein et et je pense que tu vas réussir à avoir les résultats, heu heu, auxquels tu t'y attendais, heu, voilà. Moi, je je suis sûr que que que tu vas réussir à cela, en fait, c'est c'est juste une question de temps donc d'après parce que tu as déjà décelé les problématiques et donc, heu, il y a juste une une petite, heu, un petit problème, en fait, en termes de communication et marketing.
Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai. Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh. Oui, bah c'est exactement ça. En tout cas, heu heu, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, je te remercie pour ton écoute et et tes conseils et puis, heu, oui, je pense que je vais, heu heu, appliquer ce que tu me dis et on va aller de l'avant désormais. Merci encore.